À, vậy cũng tốt. <laughs>
Ừm hừm.
Ờ, vậy khi cảm thấy stress á, bạn thường chọn ở một mình hay là tìm đến bạn bè, người thân để chia sẻ hông? Kiểu như, áp lực công việc này nọ hay, kiểu như, lâu lâu bị thất tình chẳng hạn. <chuckles>
Ừm. Ừm, ừm, cũng cũng khá là thực tiễn nhỉ? Vậy stress mình sẽ làm gì à?
<laughs> Đúng rồi.
Theo mình nhớ thì lần gần đây nhất mình thực sự gọi là stress kinh khủng khiếp. Là đợt đó là, ừm
đứa em trai mình nó bị nó bị lừa tiền, mất khoảng 10.000.000-20.000.000.
Kiểu, mình, kiểu, trong nhà bố mẹ, ừm, ý là vẫn đi làm nhưng mà mình cũng phải phần nào đấy, kiểu, gánh hộ, đứa em ấy, kiểu, trả hộ ấy thì mình cũng khá là khá là áp lực. Mà đồng thời lúc đấy thì ở công ty cũng khá là nhiều, kiểu, deadline công việc các thứ ấy, kiểu, mọi thứ nó cứ dồn nén hết lên nhau xong rồi
Ui, ghê dữ vậy?
Đó.